えっと、ライブとかコンサートって行かれたりすることありますか？
そうですね、なんか、僕、ああの、今から8年ぐらい前なんすけど
はい。 はいはい。
あの、高校生クイズっていう
え。
あの、クイズイベントに参加したんですよ。
はいはい。 え、あの、あれですよね。ピコンとこうやって、<laughs> あの、帽子のあ、ええ、すごい
あ、そうです。そうそうそう。そうですそうです。それの あれの、まあ、予選なんですけど
はいはい。 え、すごい。
それに参加しまして。それで
ええ、え、はいはい。
ま、当時は、あの、乃木坂46いるじゃないですか？
はい。
が、あの、アンバサダーみたいな
おお、あ、じゃあ、生で見れたってことですか？
な、感じで そうですそうです。
へえ、すごい。あれって、でも、何人グループで参加するとかん、やつですね。はい。
はいはいはい。あ、さんにん1組で 参加するっていう感じだったんですよ。
ああ、はいはい。
それで、ま、とりあえず、なんか、俺、数合わせみたいな感じで、<laughs> 友達に誘われて
<laughs> いや、でも、3人に選ばれるって、すごいことだと思います。
<laughs> いや、あの、でも、あれなんすよ。あれは、でも、あの、同じ高校が、なん何人でも出れるんすよ。そう、別に。
あ、そうなんですね。ああ。
当時当時は出れたんす、よせぬ。今今とは、ちょっと違うかもしれないんすけど、当時は出れたんすよね。
はいはい。 ええ、なんかテレビだと決勝戦、うん、決勝準決勝ぐらいから見れるんですかね？
うーん。 ああ、そうっすね。いや、決勝あ、いや、けっしゅあれは一応あれすね、都道府県に、ひとつの1つの県に1つの代表
はい。 はい。
まで出れるんで、47、まあ、東京とか、でも、かちょっと可哀そうなんすけど、東京でも1校しか出れないんで、一番たぶん、東京が、げ激戦区なんすけど。
ああ、そっかそっか。はいはいはい。
僕、地方地方に住んでたんで、一応関東なんすど。
<clears throat> はいはい。ええ、すご。
で、僕のそう、僕の知り合いが
はい。
その、県内で53位だったあ、ちゃ、全国で53位だったんすけど。
つえ、<laughs> えっと、待って。よんじゅうなな都道府県ですよね？ああ、じゃあ、ギリギリ微妙にたどり着かなかったってことですか？
全国で 全国でごじゅうさんい。 いしょしょうね。 あ、でも、あれなんすよ。あれは、でもでも、あの、け県でどうかがけ県でいちい取れば、決勝トーナメンいけいけるんで。
はい。 はいはい。あ、そっかそっか。
そうそう、あの、一応なんか、その、全国で53位だったんすけど、県で1位だったんすよ。
はい。 すごい！わお、はい。うん、うん。
俺のと世代のチームが。それで決勝トーナメント行ったんですけど
おお。
決勝トーナメントで、あの、県下1位の、県下で一番偏差値が高い高校に見事敗れて。そうそう、見事、テレビは出れない、テレビには、ちょちょっとしちょっとだけしかとれすなかった。<laughs>
はい。 あら、まあ、はい。 わ、でもでも、一瞬でも映ったのは、すごいと思います。は、え。ええ。なんかあれ、私、あの、そうですね、むかあの、なんかすごい楽しい番組なので、クイズ番組とかね、あの、いろんな番組がある中で、その高校生クイズっていうのは、結構盛り上がってる番組の一つですよね。
一瞬だけ映ったんです。そう、一瞬だけ映ったんすけど。 ん、そうですよね。だから当時その、あれなんすよ。乃木坂が、やアンバサダーやってたんですけど、そのアイドルアイドルグループがあるんす、乃木坂っていう。それがなんか、ライブやってくれるんすよね、生で。3曲ぐらい。
はい。 はいはい。 へえ、それもう、予選から入ってるってことですか？
あ、そう、予選からもやってくれるんすよ、予選から。
ええ、すごい！
それで、ま、普通乃木坂のコンサートって今チケット全然、まあ、当時全然チケット取れない今も取れないと思うんすけど。
<laughs> はい。はいはい。
18,000円ぐらいするんすよね。チケットは大体20,000円ぐらい。
ああ。
ま、それをタダでタダで見えたっていう。
あ、参加費とかはかからないんですか？そうなんですね。
タダ。 参加費タダなんすよ。そう。 参加費タダで、ちょっとね、そうなんすよ。タダで見れる。
はい。 ええ。え、それってあの、その予選会場に行くまでの段階の、予選の予選みたいのはあったりするんですか？
それはね、なかったっすね、当時は。今はしれないすけど。
え。 じゃあ、応募したらみんなそこの予選には、行けるってことですか？
そうですそうですそうです。それで行けた。
うわ。じゃあ、もうファンの人たちで大喜びですね。
だからそうすね、っていうか、基本的にそのクイズとか結構どうでもいい勢が多くて。
<laughs> そうかそうか。ええ。わお、じゃあ相当な人数がそこにいるってことですよね。
基本乃木坂目当てが多かったでそう。 だから、そうです。だから、まあ、数千人規模っすよ。す、それが、い数千人規模いて、なんか、体育館みたいに押し詰められ押し詰められて、なんか、体育館体育館みたいなとこ、ほんとにその場所が全然なくて。
ええ。 はいはい。 ええ。
おお、これ、なんだこれ、みたいな。もう、ほんとに人1人入れるか入れないかぐらいのスペースでクイズをやらされる。<laughs> はい。
ええ。 なるほど。え、あれって最初、イエス・ノークイズぐらいから始まっていく感じですか？
あ、そうですね。なんか、イエス・ノークイズぐらいから始まっな当時なんかなんか、クイズっていうより、なんか、地頭力みたいな。なんか、謎の概念、なんか、クイズじゃなくて、なんか、その、じなんか、ひらめき発想クイズみたいな。感じで、そう。
ああ。 はい。 はいはい。 あ、そうなんですね。ああ。
なんか、そういう感じだったんで、なんか、結構どの高校でもチャンスがあった感じですね。うん。結構波乱の年だったのかな。プロデューサーが多分変わったかなんかで
はいはい。 ええ。 はい。
結構その、波乱のね、年だったんですよ。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
そうなんすよ。ま、基本的になんか、ああいうクイズ番組って、結構その偏差値高い高校とか優勝
はい。
基本するんすよね。やっぱ、その、クイズに徹してるんで、彼らは。ですけど、なんか、よく分かんない、無名の高校がその当時優勝しちゃって、なんだこれみたいな。<laughs> なんか、ていうか、ネットがざわついた年だったんすよ。
はいはい。 うんうん。 へえ、え、でも <laughs> え、でも、それの方がなんかね、やるやりがいがありますよね。なんか、誰にでもチャンスがあるっていうことですよね。
うん。まあ、そうですよね。まあまあまあ、そっちの、そう、でも、なんか、今は結構、その、また、プロデューサーが変わったのか、まあ、ちょっと世の中の意向なんで、結構ちゃんとした、また、クイズ番組に、ななってますね。そういう、はい。
あ、ええ。でも、なんか、どっちかといえば、なんか、そっちの方が楽しそうな気がしますけどね。うーん。うーん。
うん。 ん、まあ、そうかもしれないすね。だから、今ちょっあ、コロナコロナウイルスの前だったんすよね。その当時、その、予選みたいなんか。なんで、その、現地でできたんすけど、多分コロナウイルス後に、あ、こ、あ、でも、それ、2020年ぐらいか。だから、僕がちょうど最後の年だったんですよ、よせリアルタイムで参加できたのが。
はいはい。はいはい。 はいはい。
予選を、今はそのね、そのスマホで、そのちゅなんかその
はい。 あ、なるほど。
予選で、そのその場、そ、なんか、参加とかめんどくさいじゃないすか。なんか、いや、開催するのも、ま、運営がもう、めんどいなってことに気づいたのか。<laughs>
はいはいはい。 はい。<laughs> あ、じゃなるほど。じゃあ、オンラインでイエスノークイズをやって
その場でそう。 そう、そうえす、そうです。
で、勝ち進んでいった子たちだけが、次のよす次のステージに行けるってことですね？なるほど。そっか、じゃあ、ラッキーでラッキーでしたね。
そうなんすよ。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 ラッキーでしたね。え、僕が卒業してから2年の2年後ぐらいで僕の高校がそれでなんか、あの、出てましたね、テレビ。
うん。 お、すごい。え、じゃあ、その、あの、オンラインを勝ち勝ち進んでいったってことですか？
うん。 オンライン勝ち進んでって、その当時またコロナウイルスだったんで、あの、また、あのなんかまみんなでマスクしながら、クイズせわした。
あ、はいはい。 <laughs> え！そうなんですね。あ、じゃあ、でもあれずっと続いてるってことですね。
うん。 ま、そうなんでしょうね。だからずっと続いてる、ま、けど人気ありますからねっていうか人気ある番組なんすよ、あれ。基本、あの番組。
へえ。 はいはい。 いや、なんかアメリカを、あ、なんかすごい砂漠で置いてかれたりとか、ま、たい敗退した人はとか、そういうすごいなんか、なんだろう、かあの過激な、なんかクイズ番組だったっていう印象がありますけど。
そうそう。 ああ。 うんうん。う結構でもそれあれ、昔のほうのやつですね。それは。
はい。 あ、あ、そうなんですね。<laughs> そっかそっか。え、じゃあ、今はそんな過激な感じの演出はあまりないってことですか？
ああ、でも、なんか、多少はあるかも知んないす。あの、いマルバツクイズで、例えばあの、どっちが、バスだ、あの、はす外したらなんか、あの、どろあの
ああ、泥に飛び込む。ああ、はいはいはい。はい。
泥に、泥こわりになる、みたいな。そういうのは、あるかも知れないですけど、なんか、マジで、命のなんか、ちょっとこう、結構は
<laughs>
やるみたいな。ちょっと、危ないやつは、あんまないかも知れないすね。うん。
あ、そうなんですね。あれがね、結構、楽しいなっていう風にはね、あの、すごい盛り上がりがありましたけど。へえ、いや、すごい。え、それは、参加されたのは、1回ですか？
あうん。 うん。 うん。 そうなんすよ。1回、で、なんか当時、な、高1ん時にもあったんすよね。ふん、そう僕を、え、す高2で参加したんすよ、当時。こういちん時にもあって。高1の時にも、参加しようと思ったら、学校のなんか、夏期講習かなんかが入っちゃってて。
はい。 はいはい。はい。 <chuckles> あらま。それは、残念でしたね。はい。
だから、行けなかったすけど。でも、行けばなんか、さなんか、そっちの夏期講習なんかより、そっちのが、なんか、高校生クイズのが、絶対面白いじゃないすか？うん。
<laughs> 絶対そうですよね。<chuckles>
うん、だから、夏期講習サボればよかったなって。めっちゃ、こう一番結構、その、こ割と後悔してるところでは、ありますね。だから、そう。
<laughs> ああ、でも、それで、高2で。ちゃんと、そこは、もうはい、参加して。ああ、なるほど。で、さすがに、高3になると、受験を控えてるからってことですよね。
うん。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 うん。 あと、受験控えてるってもあるし、なんか、あの、あれですね。普通にその、リアルリアルタイムじゃないけど、そんな、オンラインなっちゃったんすよね。そう当時。なんか移行した。
あ、そっか、その年から、コロナ？
すや、コロナは、なんか、1年後だったん。だれど、その前に、コロナの前に、なぜか、オンラインになっちゃったっていう。そう。うん。なんでか、分かんないすけど。
はい。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、そこは、じゃあ、運営さんが、いこあの、こうり効率を考えたってことですね。ああ、そっかそっか。え、じゃあ、ほんとにほんとにラッキーな最後の1年ってことですね。
多分、そうなんでしょうね。ちょっと、大変だなもい気づい うん、そうです。 最後の1年でした。なんか、危なかったっすよね。だから今ちょ
<laughs>
そうそうそう。で、今今も多分、あれなんすよね、多分、アンバサダーとかも、結構、その、ジャジャニーズ系に変わったっぽい、変わった、みこの前見た感じ、ジャニーズ系に変わったんすけど、アイドル系は、多分もう
さ ああ。 ああ、はいはい。あ、そうなんですね。え、じゃあ、参加された、まあ、メインの理由としては、やっぱり、ファンだったからってことですか？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
うん、めちゃくちゃファンとは、言ってないんすけど、その当時、男子校だったんす、僕。それで、まあ、あの、可愛い、え、綺麗なね、子が見れたさる、ラッキーだな。 チャンさそれで、まあ
はい。 はいはい。 はい。<laughs> あ、なるほど、はい。
行けたのラッキーですよね、それで。
ええ、じゃあ、そこでは、結構あの、最後の最後まで、残っていった感じですか？
そう、最後最後は、のこ残りましたね。ほんとに最後の最後は。
おお、お、すごい！で、え、じゃあ、そこで、そのステージで、はいてしてしまったってことは、最後の最後で、あの、負けちゃったってことですか？負け負けた
うん。 いや、なか最後の最後まで、いや、最後の最後までなんか、抽選みたいなのがあって、なんかプレゼントもらえたんすよ。
あ、最後抽選なんですか？
最後抽選ななんか、あったんすね。最後は抽選みたい。も、自分の番号が、もらあ、一人一人なんか配られて、なんか抽選当たると、なんかプレゼントもらえますみたいな。
ええ、そうなんですね。 はいはい。
もらえるもらえて、残ってました。
ええ、おお、すごい！めちゃくちゃいい記念ですね。
うん、ま、でもね、あれですよね、めちゃくちゃ、あの、狭かったっすね、<chuckles> 場所。うげめちゃくちゃスペースが。
<laughs> そう、なんか、そういう感じになってたんですね。いや、裏側は全くわかる全く知らなかったですね。
うん。 どう、そうそう。 で、あとなんかのその乃木坂のね
はい。
あの、なんか、あるんすよ。その、ぽ曲とかライブとかやるんで、俺、全く、その、こ声なんか合いの手みたいなのがあるんすよ。こごすあの、なんなんか、かなんか、可愛いなんとか、みたいなある
はい。 はいはい。 <laughs> ありますねありますね。はい。<laughs>
そ、合い合いの手みたいなあれ、全くあれわかんなかった。全く分かんないんで、周りが言ってるのに合わせて言う。めっちゃ
あ、言ってたんです？とりあえず。<laughs> ええ。
とりあえず言ってたんすけど、全く誰だか誰がわかんない。 後で調べて、あ、この子のことだったみたいなわかったんすよ。
はいはい。なんか、あの、ダンスもありますよね。なんか、おな何て言うんですか？あれは。おおおたさ、じゃなくてなんでしたっけ？
ああ、オタオタクダンスみたいのありますね。
あ、おたはいはい。なんかすごい、キレ
あい、あ、でも、ああいうのは知ってる人はいなかったっすね。ああいうのは、ないっすね。
あ、さすがに、狭いから？ひ。
せ狭いっていうのもありますし、基本的な、ああいうのって、なんか、結構、なんか地下アイドルとかあっち系はっぽいですね。ああいう、なんか、テテレビに出てるようなアイドルで、ああいうのはあんまないらしいす。ああいう。うん。
はい。 ああ、そう、あ、そうなんですね。なんか、すごい、キレッキレの、なんか、みんなもう。
うん。ああいうのは、あんま、ないらしいすね。どうやら。友達に聞いた感じだと。
ああ、そうなんですね。<laughs> ええ、そうかそうか。いや、テレビの印象ってすごいですね。<laughs> みんなやってるのかとうん。
うーん。 うーん。だから、トイレ行ってもいましたけど、なんか。なんか、マジで、なんか、タオル何枚もタオルみたいなのあるんすよ、その、名前が入ってる、そのアイドルの名前。それをなんか、な何十枚も腰につけてる子とかいましたね。
はいはいはい。はい。 おお、<chuckles> 本格的なそっちそっちのために来ました、ていう人たちですね。<laughs>
<laughs> あ、そうそうそう。でもその子でも、でもその子、めちゃくちゃいいこたうやう、結構頭いい高校だったんで、その決勝最後まで残ってた、決勝トーナメント残
はい。 え、凄い、凄いね、それは凄いですね。ええ、すえ、じゃあもうもう、なんだろう、その方にとっては、もう最高のステージだったってことですね。
<laughs> そうなんす。 あ、そうですよね。しかも、結構なんか、あの、決勝まで行くと、結構近くでやってくれないんすよ、その、おここの答えはこの答えはこれでしたみたいな。
<laughs> あ、そっか、人数が少なくなってくるから。
そうそうそう、やってくれるんすよ。だか、それ、結構羨ましかったす。うん。
へえ。え、じゃあ、その会場で、なんか、他の学校の人たちと、一緒に友達んなったりとかする
はうはう。いや、それはなかったんですけど。それはなかったです。それはなかったす。いや、でもあの、あ、テレビまで出るようになれば、あるかもしんないっすね。テレビ、もう、さすがに予選だと、なんなかったすね。うん。
あ、そうなんですか。へえ。 ああ、はいはい。 ああ、ね、なんかね、女子女子のね、参加者もた多分いっぱいいるから
ああ、いけ結構いましたね。うん。そうす。
うん、あら、こお声かけとかはなかったんですか？<laughs>
ああ、してれば良かったかもしれないっすね。うん。
そうか。え
あそこで、その、できたらね、人生変わってたかもしない。
<laughs> そう、いや、まあね、あの、色んな人生ありますからね。<laughs> わ、凄いな。でも、じゃあ
まあ、そうですね。 うん。あそこでナンパしとけば、人生があったかもしれないす。うん。あ、あそこで乃木坂をナンパしとけば人生変わった
<laughs> あ、でも、そうですね、もうちょっと、距離を縮めないと、そこはちょっと、う厳しかったってことですね。<laughs> ええ、面白い。え、それって何曲ぐらい歌ってもらえるんですか？
<laughs> ああ、そうですね。 はいはい。あ、だか3曲ぐらいあって、その、なんか、その、僕、関東会場だったんすよ、他の会場とかもあるんすよね。その、九州会場とか、中部会場とか当時あったんで、その、お中部会場の方とかもやってて、それはなんか、あの、なんか、画面にででかい画面に出るみたいで
はい、はい。 はい。 ああ、あ、なんかライブ中継的な？あん、ああ。
あ、そうそう、そういう感じでやってま
あ、じゃあ、生で見れるのは東京のみ？
あ、そ、生で観れるのは、その、関東会場のメンバーのやす。
ああああ。かん関東のみ。え、じゃあ、めちゃくちゃらほんとにラッキーですね。
あ、そうだったんすよ。だから、あれとかいました、あの、白石麻衣ちゃんとかいましたよ。
へえ。 おお、有名じゃないですか。<laughs> へえ。
そう、いましたね。そう、有名な、だか、関東なんで、やっぱその
はいはい。
地方に行くのはちょっとあんまり、ちょっと言い方悪いすけど、ちょっとあの、人気じゃない方のメンバー。関東には、ちょっと結構人気がある、ちょっと、こう、移動さすさせられないんで、ちょっとちょちょっと人気あるメンバーを残しといて
ああ、なるほど。 なるほど、なるほど。
感じなんでしょうね。
ああ、え、じゃあ、そのテレビで見る感じと、生で見る感じ、どうでした？
はいはいはい。あ、でも全然違いますよ、やっぱ生で観た方が全然、あの
あ、そうなんですね。
こ顔が小さいっすね、っぱ。
うわ、そうそう言われますよね。なんか芸能人のく人って。へえ。え
うん。 そうですよね。やっぱ顔小さかったすね。うん。
それは、他のメンバーも、みんなやっぱり、そういう、なんかオーラが全然、なんだろ、い
あ、やっぱオーラありますよね。僕、オーラがあるって初めて思いました。乃木坂フォーティスあ、オーラがある人って、あ、これがオーラって言うんだと。
<laughs> 凄い。わあ。
僕、今までオーラって言葉分かんなかったんすけど、あ、これがオーラがあるってことなんだってことが分かりました。
<laughs> いや、ほんと凄い、面白い体験をさせてあ、聞かせて頂いて本当ありがとうございました。楽しかったです。